ใช่ ใช่ครับ คุณครูก็เริ่มสอนอะไรที่ซับซ้อนแล้วคราวเนี้ย การกลับตัวริมสระอะไร อุ๊ย เป็นฟีลแบบว่า เริ่มแข่งแล้วครับ แล้วก็ เอ่อ แต่จะบอกว่า คอร์สนี้เป็นคอร์สสุดท้ายนะครับ เนื่องจากว่า พอเราว่ายได้เป็นแล้วอะเนาะ คุณครูก็จะเน้นไปที่เรื่องแบบว่า การออกกำลังกาย การสร้างความอึด ความอดทนในการว่ายน้ำ ซึ่งอันเนี้ยเราเริ่มจะทรมานแล้วครับ ก็คือคุณครูแบบจะออกคำสั่งอะเนาะ "อา ไปกลับ 3 รอบ เริ่ม" อะไรแบบนี้อะครับ แล้วเราก็ต้องรีบปล่อย ก็ว่าย เอ่อ มันเป็นฟีลนักกีฬาแทนแล้วอะครับ เราก็เลยแบบว่า เดี๋ยวนะ อ อาจจะยังไม่ใช่ทางหรือเปล่า อะไรแบบเนี้ย อืม
อืม โอ้โฮ <chuckles> อ๋อ อ๋อ ก็คือแบบว่า คือเขาค่อนข้างที่จะจริงจังเนาะ ครูเขาแบบว่า คืออยากให้เราแบบว่าได้เหมือนแบบฟีลนักกีฬาเลย แต่ก็คือเอาจริง ๆ แล้วเราอยากได้แบบถึงขั้นไหนคะ ถึงขั้นแบบว่า เออ ว่ายน้ำสวย หรือว่าขั้นแบบว่า เออ ฉันแบบว่า แบบมี พื้นฐานทางว่ายน้ำถึงระดับนี้ อะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นเรารู้สึกแบบไหน?
อ๋อ จริงจัง ฮึ อืม จริง ๆ เป้าหมายเราตั้งแต่แรก ก็คือแบบว่าอยากจะหายกลัวน้ำอะครับ ก็คือตกน้ำแล้ว ฉันไม่ต้องจม เอ่อ อะไรแบบนี้ แค่ฉันไม่จม ก็คือแบบว่าโอเคแล้ว อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าทีนี้พอ ต้อง ต้องบอกว่าคุณครูเนี่ย เอ่อ เขาเป็นครูสอนว่ายน้ำด้วย แล้วก็เป็นโคชด้วยอะนะครับ คือ ลูก ๆ เขาอะ รุ่นเดียวกับเราตอนนั้นน่ะ แล้วลูก ๆ เขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ
โอ้ อันนี้ก็มาไกลมากแล้วนะ อืม ๆ อ๋อ แล้วได้เรียนด้วยไหม แล้วลูก ๆ เขาได้มาเรียน กันไหม? โอ้ ไปกันใหญ่ <laughs>
เรียนด้วยกันครับ ก็เลยกดดัน ก็ คือแบบว่าไปกลับ สาม รอบนี่ คือจะแบบ ก็ว่ายกับลูกเขา นะ เออ เราก็เลยแบบ อุ๊ย ปวด แล้วแบบปวดทั้งตัวเลยครับ ตอนนั้นน่ะ ก็คือว่ายวันนี้ ปวดถึงพรุ่งนี้ทั้งวัน แบบเมื่อยปวดทั้งตัวเลย เราก็เลยแบบ อา เดี๋ยวพอก่อนแล้วกัน เริ่มจะไม่ไหวแล้ว แล้วมันก็เกินความต้องการของเราไปแล้วด้วย อา
อ๋อ ก็ถูก

อ๋อ ก็คือแบบว่าตอนแรกเราอาจจะแบบว่าเรียนด้วยตัวเองก่อน อะไรประมาณนี้ ใช่ไหมคะ แล้วก็เราก็ไปลงเรียนว่ายน้ำ อะไรประมาณนี้ ให้คุณครูช่วยแบบว่าจัดท่าให้แบบดี แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ตอนที่เราไปเรียนกับครูเนาะ กับตอน กับ กับ เขาเรียกว่าอะไรอะ ตอนที่แบบเราเรียนเอง อย่างเงี้ยค่ะ เรารู้สึกว่ามันเป็นยังไง อ บ้างคะ แบบ แบบไหนมันง่ายกว่ากัน?
ใช่ อา อะฮะ อืม เรารู้สึกว่า อ ง่ายทั้ง 2 แบบเลยนะครับ จริง ๆ ต้องเล่าเท้าความไปว่า ที่เราเคยจมน้ำตอนเด็ก ๆ อะครับ เราจมน้ำที่ ที่โรงเรียนเราด้วยนะ ตอน ป. 1 อะครับ โรงเรียนเขาจะมีชั่วโมงพละ ซึ่งแบบเขาบังคับให้เด็กต้องไปเรียนว่ายน้ำอะเนาะ แต่ด้วยความที่เด็กเยอะอะครับ แล้วก็สระค่อนข้างใหญ่ในตอนนั้นน่ะ เราก็คือจมน้ำ ใช่จมน้ำนะ ทั้งที่ครูว่ายน้ำอยู่แถว ๆ นั้นน่ะนะครับ แต่ว่า เอ่อ เขาก็ช่วยเราแบบไม่ได้ทันทีเนาะ เราก็สำลักน้ำไปหลายอึกแล้ว อะไรแบบเนี้ยอะครับ ก็เลยทำให้เรากลัว แล้วพอที่เราจะมาเริ่มตัดสินใจหัดเนี่ย เราก็เลยลองหัดเองก่อนนะ เพราะฉันเริ่มไม่ค่อยเชื่อครูสอนว่ายน้ำแล้ว เออ ขอแบบลอยตัวได้เองก่อน กลัวอะครับ เหมือนแบบฝังใจ ฝังใจว่า "ขนาดตอนนั้นคุณครูอยู่ยังไม่ช่วยเราเลย" อะไรอย่างเงี้ย "ยังปล่อยเราจมเลย" อะไรแบบ เนี้ย อืม ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราลองพยายามด้วยตัวเอง
อืม สระใหญ่เลยเหรอ? อืม อืม อา ค่ะ อ้าว ทำไมอะ? อืม ทำไมถึงแบบ อ๋อ อืม อืม หรือว่าเป็น ตอนนั้น เรา เราคิดว่ามันเป็นแบบว่าเทคนิคการสอนของครูหรือเปล่า?
จริงเลยครับ เราก็รู้สึกว่า สมัยนั้นน่ะเนาะเขาก็จะมีแบบว่า จับโฟม ตีขา อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งเพื่อน ๆ คนอื่นทำได้ อย่างเงี้ย แต่ว่าเราทำไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เราก็เลยมองว่าเทคนิคการสอนหรือเปล่า แต่ว่าจริง ๆ ก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นน่ะครับก็คือห้องเรียนหนึ่งเด็กมันก็เยอะเนาะ คุณครูคนหนึ่งบางทีเขาก็อาจจะดูไม่ทั่วถึง อาจจะไม่ได้ดูละเอียดมากอะเนาะ เออ แต่ ก มันก็ทำให้เราแบบว่าฝังใจว่า "การเรียนว่ายน้ำเนี่ย ฉันก็เรียนมาแล้วตอน ป. 1 ฉันยังว่ายไม่ได้เลย ถ้าฉันเริ่มแบบไปเรียนเลยอีกที ฉันก็น่าจะไม่ได้ ลองหัดเองก่อนดีกว่า" อะไรแบบเนี้ยครับ อืม
อืม ๆ อา <chuckles>

โอ้โฮ จริง ๆ ถ้าเริ่มแบบเนี้ยน่ะ เรานึกถึงคำคำหนึ่งเลยนะครับ มันมีทักษะอย่างหนึ่งอะสำหรับคนที่เขาจะเริ่มพัฒนาตัวเอง แบบจะต้องมีเลยนะ ก็คือทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองอะครับ ไม่ว่าในเรื่องอะไรใด ๆ ก็ตามอะ เนาะ เพราะว่าจากประสบการณ์อะเนาะ เราก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเขาอาจจะ เอ่อ อยากทำหลาย ๆ อย่าง แต่ว่าเขาติดปัญหา ก็คือเขาไม่ชอบที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง เขาจะชอบ เอ่อ ถามคนอื่น ให้คนอื่นแนะนำ อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งก็มันทำให้เขาอะเรียนรู้ได้ช้า เพราะว่าอยากจะรู้อะไรก็ต้อง ถามคนอื่น ใช่ครับ อย่างเช่นอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเอง อย่างเงี้ยเนาะ เพื่อนก็ต้องรอให้แบบ เอ่อ ต้องไปซื้อคอร์สกับครู อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็เสียเงิน ทั้ง ๆ ที่แบบปัจจุบันเนี้ยครับเขาสามารถใช้สื่อต่าง ๆ ออนไลน์เพื่อที่จะแบบให้มันฟรี หรืออะไรได้ อย่างเงี้ย แต่เขาก็ไม่เลือก เขาเลือกที่แบบอยากจะเรียนแบบจริงจังเลย อะไรแบบเนี้ยครับ อันเนี้ยเรามองว่าถ้า
อืม ค่ะ อือ ๆ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง อ๋อ เออ อือ ๆ ๆ อืม อ้าว จริงเหรอ? อือ ๆ อ๋อ คือ น แนวแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรนะ คือถ้าอย่างสมมติแบบว่าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษ อย่างเงี้ยเนาะ ก็คือต้องไปเรียนกับครูเท่านั้นในความคิดของเพื่อน ใช่ไหมคะ คือก็ไม่ คือเอาจริง ๆ แล้วคือที่เราคิด ก็คือเหมือนประมาณว่า มันมีเรียนคอร์ส คอร์สฟรี คอร์สออนไลน์ มีเรียนแบบว่าทั่วไป หรือไม่ก็อ่านเองก็ได้ อะไรประมาณนี้ เราก็สามารถที่จะแบบว่า เออ พัฒนาภาษาได้ ใช่ไหมคะ แต่เพื่อนเหมือนแบบ "ไม่ได้ ต้องเรียนกับครูเท่านั้น" อะไรประมาณนี้ อืม
อืม อ๋อ ใช่ อา อืม ใช่ครับ ไม่ได้ อืม เพื่อนเขาจะเป็นแบบว่า "ฉันต้องการให้มีคนมาสอน แล้วก็บอกฉันว่า'อันเนี้ยผิด อันนี้ถูก'" อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าเราก็พยายามบอกเพื่อนว่า "จริง ๆ เราแบบว่าสังเกตเองได้นะว่าอันเนี้ย เอ๊ เราดูตัวอย่างของประโยคอื่น ๆ ที่มันถูกต้อง อย่างเงี้ย เราสามารถเอามาดัดแปลงให้เป็นประโยคของเราได้นะ" อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่เพื่อนก็จะไม่ชอบสังเกตอะไรแบบนี้ เพื่อนก็ "ฉันต้องการคนมาสอน แล้วก็บอกฉันเลยว่า'อันนี้ถูก อันนี้ผิด' แล้วก็ฉันจะจำอย่างที่ถูก" อะไรแบบเนี้ยครับ อืม
อืม อ๋อ ประมาณนั้น อาจจะเป็นแบบว่าเทคนิคของเพื่อนด้วยไหม? คือถ้าสมมุติแบบว่าเขาแบบ เคยถามเขาไหม? ว่าถ้าเขาลองเรียนเองอะมันจะเป็นยังไงบ้าง
ใช่